คือ ใช่ครับที่บ้านอะ คือพ่ออะเป็นบุคคลล้มละลายไปเลย ก็คือมี มีปัญหาทางการเงินไปเลย อะไรอย่างเงี้ย คือแล้วช่วงนั้น คือพอผ่านมาได้อะพ่อแม่ถึงมาเล่าให้ฟังเนาะ ว่าแบบช่วงนั้นเขานอนร้องไห้กันทุกคืน เกือบจะฆ่าตัวตายกันแล้วด้วย อะไรอย่างเงี้ย เออ <chuckles> ใช่ ใช่ มันก็เป็น แต่ว่ามันผ่านมาได้ แล้วพ่อกับแม่เขาก็แบบพยายามสู้จนแบบ เอ่อ จนมันผ่านมาได้ จนแบบ
ไอ้หยา โอ้ อา อา อือฮึ อุ๊ย เจ็บปวดมาก โอ้โฮ อืม ๆ เก่ง เก่งมากเลยที่ผ่านมาได้ เก่งมากเลยครับ อา ๆ
ก็ใช่ครับ แต่แล้ว แล้วในตอนนั้นน่ะผมอะไปรำ อยู่ในช่วงเรียนมหาลัยอยู่ แล้วแบบชีวิตอยู่ดี ๆ พลิกอะจากแบบบ้านมีเงินกลายเป็นแบบไม่มีเงิน น่ะ <chuckles> เออ จาก
อา เฮ้ย มัน มัน มันถึงขั้นไหนอะครับ คือแบบบ้านไม่มีเงิน คือเราก็ไม่ได้ของ แล้วเราแบบต้องมากินพวกมาม่าแทน หรืออะไรพวกนี้ไหมครับ แบบถึงขั้นนั้นไหม?
ก็ ก็ไม่ถึงกับขั้นนะ คือ คือมันยังดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าผมอะ ผมอะตอน ตอนที่พอเข้ามหาลัยแล้วอะ ผมอะเริ่มที่แบบจะไม่พึ่งพาครอบครัวแล้ว อยากจะแบบ อยากจะหาเงินด้วยตัวเองอยู่พอดี อะไรอย่างเงี้ย
อา ๆ อา หาเงิน อืม อือ
ผมก็เลยแบบ เออ แต่ว่า แต่ แต่ในเรื่องของความสะดวกสบาย ชีวิตทั่วไป อะไรอย่างเงี้ย ก็จะไม่เหมือนเดิมแล้ว ก็ ก็อะไรหลาย ๆ อย่างที่เคยได้ เราก็จะไม่ได้ แล้วก็ที่อยู่ของบ้านก็ต้องย้าย อะไรอย่างเงี้ย จากเดิมบ้านอยู่กลางเมืองเลย อะไรอย่างเงี้ย ก็ย้ายออกมาแถบชานเมืองทำให้แบบการเดินทาง อะไรอย่างเงี้ย มันลำบาก มันจะไม่เหมือนเดิมแล้ว เมื่อก่อนอย่างผมอยู่ อยู่ในเมือง
อา โอ้ ลำบาก แล้ว แล้วเรา ปกติเดินทางด้วยอะไรครับ? รถ รถ
เอ่อ ปกติของผมมันจะ จะเดินทางด้วยรถไฟฟ้ามากกว่า จริง ๆ ที่บ้านก็มีรถให้ใช้ อะไรอย่างเงี้ย แต่ แต่ผมอะไม่ชอบตรงที่ว่า 1 คือผมไม่ค่อยชอบขับรถ เพราะว่ามันหงุดหงิด <laughs> รถมันติด แล้วแบบคนมัน นิสัยมันแบบ คนขับรถเขาไม่ระวังกันน่ะ มอไซค์ อะไรอย่างเงี้ย เราต้องมานั่งระวังคนอื่นแทนเหรอ อะไรอย่างเงี้ย
อ๋อ รถไฟฟ้า อา <laughs> รถติดอยู่แล้ว เออ มอไซค์นี่ตัวดีเลย
ใช่ ๆ มันเลยทำให้ผมรู้สึกแบบผมไม่ค่อยชอบขับรถ ปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่เลย คือผมแบบถ้าเป็นไปได้ผมไม่อยากขับรถเองหรอก อะไรอย่างเงี้ย แต่ แต่มีรถ แล้วตอนนี้อยู่ในเมืองอะเราจะไปไหน ใช้ BTS อะสะดวกมาก ๆ เร็วกว่าด้วย ไม่หงุดหงิดด้วย แป๊บเดียวถึง อะไรอย่างเงี้ย เออ ใช่ ๆ แต่ แต่ทีเนี้ยพอ พอหลังจากออกมาอยู่นอกเมืองแล้วเนาะ กลายเป็นแบบทุกอย่างมันลำบากไปหมดเลยนะ ถ้าเราไม่ขับรถอะ <laughs>
อา เห็นด้วยเลยครับเรื่องนี้ อา จริง อันนี้เห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับ อา